Ờm, đúng rồi, nếu mà có thời mình mà có thời gian mình, ừm, mình sẽ đi ra ngoài Bắc để mình thử cùng với những món khác nữa, để mình có thể so sánh cái nào mà mình thích nhất.
Ưm, ừm. Ừm, vậy thì, ờ, nếu mà trước khi là có cái món bánh mì đấy thì, ờ, có cái món nào khác mà khiến bạn, gọi là, mê không? Tại vì thật sự nhá, mình thấy là những cái món ăn đường phố của Sài Gòn nó rất là nhiều, từ, gọi là, ờ, bánh tráng trộn này, cho đến tré trộn này. Xong rồi đôi khi có những cái, ưm, gọi là, nơi mà bán cà phê mình nghĩ là cà ph cà phê thì nó cũng là một cái thức ăn à, một một cái thức uống đường phố gì đấy nó cũng, gọi là, khá là, gọi là, nổi ở ở Sài Gòn mà. Thì không biết là trước đấy, trước cái món bánh mì thịt nướng thì bạn có ấn tượng mấy cái loại thực phẩm, e nào không?
<chuckles> Ừm.

Nhưng mà cái cảm giác đấy mà có có kèm theo cái vào đúng mùa mưa ha, thì mình thấy cái cảm giác đấy là cũng cũng hơi chua đấy, cảm giác đấy là cũng cũng hơi chua, thật sự là như vậy. Tại vì, à, những cái mùa mưa của Sài Gòn nó đến một cách bất chợt và có khi nó vừa mưa xong nó tạnh rồi xong nó lại bắt đầu mưa tiếp. Thật sự là có những cái lúc mà đôi khi ra ngoài ăn ấy, chưa kịp ăn là nhưng mà phải ướt đến 3, 4 lần rồi ấy.
Ừm. <laughs> Cái đó là thôi rồi. <chuckles> Đúng rồi. Đúng, kiểu như, cũng thấy nó cũng hơi bất tiện một tí xíu, nhưng mà để, gọi là, đồ ăn mà mình ăn thì mình phải tận hưởng hết, thành ra mình sẽ cố gắng mình đi ra ngoài ăn mặc dù hơi ướt một tí xíu, nhưng mà vẫn không sao.
Ừm. Đúng rồi.